อ๋อ ก็เลยกลายเป็นงานที่แบบว่า เอ่อ เป็น เฉพาะทางของเราไปเลยเนาะ แบบนี้เนาะ อา อืม
ค่ะ ใช่ ๆ มันก็เริ่มต้น จาก ความชอบของเราด้วยอะค่ะ แต่ว่ามันก็ เพิ่ม level ความยากขึ้นเรื่อย ๆ มัน แต่มันก็ทำให้เรามี เขาเรียกอะไร แรงจูงใจในการที่จะฝึกฝนน่ะค่ะ 1 คือจากความชอบ 2 คือจากค่าตอบแทนที่มันก็คุ้มค่าที่จะทำอะค่ะ ด้วย เนื่องด้วยมันเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างจะสลับซับซ้อน อย่างเงี้ยอะค่ะ ค่า ตอบแทนก็ ก็คุ้มค่า แล้วก็ได้ทำงานที่ บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ เราเลยแบบว่าทุ่มสุดตัวเลยในการที่จะพยายามที่จะเรียนรู้ ซึ่งมัน ก็ยากนะคะ ใน ในสมองของคนที่อายุแบบ 40 อย่างเงี้ยค่ะ การที่ต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ใน ในทางด้านที่เป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์เนี่ย เรามอง ว่า มันยาก มัน มันไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะ คือมันเข้าใจแหละ แต่พอสักพักหนึ่งก็จะลืมอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม อือฮึ

ค่ะ แล้วอันนี้ ก็คือต้องตรวจ เอ่อ ต้องส่งไปที่ อ่า ต่างประเทศ เดี๋ยวนะคะ อันนี้เป็น เป็นเกี่ยวกับงานที่ออกใบ Pedigree ให้น้องแมวไหมคะเนี่ย?
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ๆ ทีนี้ พอ อ ฮ รอ รอเวลากว่าจะไปถึงอะนะคะ แล้วก็เขาจะตรวจอะไรเสร็จ ก็ประมาณสัก 10-15 วัน อย่างเงี้ยค่ะ เขาจะรายงาน กลับ มา แต่เราก็ต้องระบุไปว่า เราอะจะตรวจอะไรบ้าง ให้ตรวจเรื่องสีว่า แมวตัวนี้สีอะไรกันแน่? เพราะบางทีอะตัวจริงเขาอาจจะแสดงสีที่ไม่ชัดเจน อย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้ตรวจ ใช้การตรวจ DNA มันจะระบุได้เลยว่า แมวเป็นสีอะไร? หรือไม่อาจจะ ความสัมพันธ์พ่อลูกว่า ลูกแมวตัวนี้กับพ่อนี้ เป็นพ่อลูกกันจริงไหม? ไรอย่างเงี้ย อันนี้พวกนี้ก็จะตรวจได้ เขาก็จะรายมางานผลเรากลับมาค่ะ
อ๋อ อืม เออ อ๋อ อือฮึ